Oh, oke, ngerti ngerti. Jadi, eee, ketika dia nikah, baru dia akhirnya mengundanglah kalian semua itu, untuk datang ke pernikahan dia. Itu kenapa tuh, enggak tahu kenapanya tuh?
Iya dan Hmm. Bener. Mungkin Ya. Ya, mungkin karena kita kan udah ada itikad baik ya, untuk mengajak dia berdamai saat itu ya. "Ayo kita undang dia ke pernikahanmu, supaya kita bisa ngobrol lagi, bareng." Karena kan pertemanan kita tuh bukan yang sehari, 2 hari gitu ya, udah
Betul. Iya. Mhm. Iya, dari 4 SD, sayang banget.
Mhm, udah kayak belasan tahun, gitu. Nah, pada akhirnya dia undang kita ke pestanya, tentunya kita datang dengan lapang hati, kita nerima kok, ba
Heeh. Heeh. Bener bener.
Dengan, eee, segala hal yang udah dia lakuin ya, yang dia enggak ngerespon undangan temenku, dan juga kita tetep dateng, walaupun dia ngundang kita bukan sebagai bridesmaid sih, sebagai tamu biasa aja, karena kebet
Iya. Tapi, enggak enggak se heeh. Enggak enggak surprise. Enggak boleh surprise lagi kan, takut ya? <laughs>
<laughs> Udah trauma kayaknya ya, Bang, ya. Jadi, ya. Jadinya, jadi
Ketahuan, heeh. Jadi, datang enggak pakai surprise deh, gitu. Terus terus?
Iya, jadi tamu yang biasa aja deh, udah jangan banyak neko-neko gitu ya, dan ketika kita dateng saat itu, kita langsung nangis sih, Bang. Ketika kita di atas panggung ya, kita kan di atas panggung tuh. Dia dia kayaknya enggak nyangka deh kita bakal dateng, gitu ya, mhm.
<chuckles> Mmm. Oh, kenapa tuh? Iya. Datang ke Oh, dia nya juga welcome, berubah juga ya?
Dan, dia welcome ternyata. Dia wah, kita di situ sama-sama sedih, sama-sama pelukan, kayak kita udah belasan tahun, kita temenan hanya karena 1 hari di ulang tahunmu, kita jadi bertengkar seperti ini, bertengkar hebat dan di situ kita eee, pelukan, saling sedih terus suaminya kayak eee, ikutan nepuk-nepukin dia lah, kayak
Oke. Pianlang. Iya. Iya iya. Wah. Kirain itu kan pelukan, Kak. <chuckles>
Enggak dong, kayak suaminya tuh tahu gitu, pertemanan kita memang sedalam itu, dan suaminya itu memang yang pacar yang ngebalesin chat kita itulah, Bang, yang pas hari kejadian.
Iya iya. Betul betul betul, mhm. Oh, mmm, oke berarti masih satu circle juga sebenarnya ya? Oke oke.
Masih masih, kita memang temenan sama suaminya. Nah, saat itu kita
Itu, ah